D'accord, ouais len parce que là déjà, tu m'as exprimé l'idée que, heu, faire, oser faire, c'était quelque chose de de difficile et plutôt, heu, heu, qu'il fallait plutôt encourager le fait de faire, que de ne pas faire, hein, hein? C'est ça en fait, heu, ta 1re réflexion et c'est effectivement, heu, je suis tout à fait d'accord, moi aussi. Maintenant, heu, on on va passer, heu, au fameux regret d'avoir fait. Ce qui pourrait correspondre, heu, peut-être, heu, je sais pas ce que tu en penses, ça pourrait correspondre à des, heu, remords parfois, heu, d'a d'avoir fait quelque chose de que l'on regrette, heu et et là, il faut choisir entre heu
Oui. Oui. Exactement. Tout à fait oui. Mouais. <laughs> Oui. Oui, tout à fait, le mot est est juste.
heu, est-ce que je préfère les c'est ça, les les les les remords ou les regrets, peut-être? Ce serait, heu, ou d'avoir ou de pas avoir fait quelque chose, donc ça c'est un regret, oui. Alors, heu, tout dépend de l'importance de la chose. Evidemment si c'est tuer quelqu'un, <laughs> ça peut ça on on peut regretter de l'avoir fait. <laughs>
Mmh mh. Exactement. C Oui, oui. Voilà. Voilà, tu <chuckles> exactement. Faut faut mieux regretter.
Alors, il y a 2 fa 2 peut-être que, tu as des exemples, heu, où où tu où tu peux maintenir, heu: «J'ai osé l'avoir fait, même si c'était pas ça et je suis content» ou alors tu as des exemples où peut-être, c'est justement, heu, enfin, je ne sais pas. Je pense que ça dépend du contexte quoi, en fait, enfin. Hein?
Ah mmh. Mmh. Heu, heu Alors heu Oui, tout à fait, parce que par exemple, hem, heu, par exemple un saut à l'élastique, heu, pour en avoir fait un, heu, o oui, tout à fait.
Oui? Tu en as fait un? Waouh! Bravo, je n'oserais pas. <laughs> Ça me ferait trop peur, heu
Bah voilà, c'est-à-dire que je n'ai je n'ai jamais osé le le faire et hem
Tu l'as pas fait, en fait? Tu voulais le faire?
et si, si je si je l'ai je l'ai fait, mais, heu, j'ai ça a été très compliqué et une fois que c'est fait, heu, on ne regrette pas t justement de de l'avoir fait. Mais c'est l'appréhension et et je sais que, si, je ne l'avais pas fait, je serais reparti, voilà, heu et j'aurais cogité quand même un petit peu en me disant: «Ah, ça aurait été bien que je le fasse, heu, quand même, enfin». Voilà ce c'est il y a il y a des barrières, parfois qu'on se met un petit peu trop facilement et heu, voilà, c'est c'est la la sensation que procure le fait de faire quelque chose, qu'on n'aurait jamais imaginé faire, elle est quand même, heu, elle est quand même superbe, hein. Heu, voilà, c'est comme, heu oui je t'écoute.
Oui. Ouais. Et ver Oui, tu as raison. Ouais. Bien sûr. Et